हुँ, देखिए, मैं तो ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो करूँगा, तो ऐसे में, देखिए, मैं तो अपनी वाहन जो है, उसको अ, निकाल दूँगा और घूमने निकल जाऊँगा, बिल्कुल। तो ऐसे में जो है, काफ़ी अ, दिक्कत वाली बात तो रहती नहीं है और ऐसे में, देखिए, काफ़ी आनंद भी आता है घूमने-फिरने का। तो फिर जब मैं घूमने-फिरने जाऊँगा, तो फिर बढ़िया है। तो फिर उससे जो है, मेरा वक़्त का देखिए, मुझे पता भी नहीं चलेगा और जो है, समय मैं सही समय में घर भी निकल जाऊँगा और इस सब से दूर रह पाऊँगा। मैं तो ये सब करता हूँ।
अरे, वाह! क्या बात! बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा सुझाव है। एकदम ये देखने में भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। तो ये बताइए, क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन से ज़्यादा, है ना, इश अनुशासन से ज़्यादा अ, ये जो अवेयरनेस है, लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस समस्या के लिए? आपको लगता है क्या ऐसा?
हाँ, मुझे भी यही लगता है कि लोगों को ना, ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लोगों को ना, इसकी वो नहीं पता है। लोगों को अहमियत, तो देखिए, पता है कि इससे क्या हो रहा है, पर नुकसान लोगों को इतना ज़्यादा, देखिए, इसका पता नहीं है कि उनके साथ ना, क्या-क्या बाद में हो सकता है। कई लोगों की, तो देखिए, मेमोरी वो भी होती जा रही है ढीली होती जा रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें ना याद भी नहीं रहती लोगों को। मैं मतलब खुद के में कई लोगों को देख रहा हूँ कि उनको शार्प मेमोरी जो होनी चाहिए थी, वो ढीली होती जा रही है। बिल्कुल, उनके पास सोचने की क्षमता कम होती जा रही है और वो दिन-रात बस यही स्क्रॉल करते रहते हैं, फ़ालतू की चीज़ें। तो इससे जो है, काफ़ी एक समस्या हो रही है, जो मुझे लगता है।
हुँ, वो तो है। उ, बिल्कुल। नहीं पता, हाँ। ये तो है। सही बात है। हुँ, <smacks lips> वही तो। बिल्कुल। एकदम, एकदम, बहुत बढ़िया। तो एक मेरा आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसे जैसे डू नॉट डिस्टर्ब भी है, फ़ोकस मोड भी है। आपने बताया ना कि इसे आईफ़ोन का बहुत बढ़िया है। तो क्या ऐसे कुछ एप्स हैं, मतलब जिनके पास आईफ़ोन नहीं है, आईओएस नहीं है, आपको पता है कुछ ऐसे एप्स, जो कि अ, अच्छे से जो फ़ोकस बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एक अच्छा सुझाव, जो कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड के समान काम करता हो, किसी भी फ़ोन के अंदर? ऐसा कुछ?
उम, मेरा तो ऐसा मानना है कि देखो, तो आप जो है, वो कर सकते हो उसके अंदर कि आप अपना फ़ोन जो है, स्विच ऑफ़ करके, तो आप किसी अलमारी के अंदर उसको रख दो। बिल्कुल बंद करके और या तो दूसरे कमरे में छोड़ दो उसको, बिल्कुल। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि इससे आप, देखिए, दूरी बना सकते हैं आसानी से, उन सब चीज़ों से, और जो है अ, काफ़ी अच्छा आपके लिए समय व्यतीत करना भी हो जाएगा और फिर आप अच्छे से, जो है अ, सही से अपना जो है, उपयोग भी स सब चीज़ों को कर पाओगे। और आप ना, डिजिटल चीज़ों से दूर रहने की काफ़ी अच्छा एक उपाय है। तो एक बार मैंने किया भी था। हाँ, जब मेरे एग्ज़ाम थे, तो उस समय, देखिए, मुझे ना ये अ, सब दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, एक बार ये करके देखता हूँ। तो जैसे मेरी आदत थी बार-बार कि मैं समय देख रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो जब मैंने ये चीज़ करी, अलमारी में डाल दिया अपना फ़ोन स्विच ऑफ़ करके, तो एक या तो स्विच ऑफ़ करके, आप ना, अपने टेबल पे ही रख दो फ़ोन। या तो स्विच ऑफ़ करके अपने उसपे टेबल पे रख दो। क्योंकि आपको वक़्त भी देखना होगा ना, तब भी आप इसको ऑन नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल, उससे देखिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा एक रहेगा और आप बार-बार इसकी च चंगुल में नहीं फँसते जाओगे, बिल्कुल।
अरे, वाह! <laughs> अच्छा। बिल्कुल। अरे, वाह! बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> अच्छा।